Ay, ang galing. <chuckles> Nata na ano 'no, na taon na gano'n 'yung topic ni father.
<laughs> Oo, ang galing 'di ba, ta's ito ngayon linggo na naman at alam mo salamat sa'yo kasi ikaw una kong nakausap. So pag-asa, hindi dapat mawawala ang pag-asa, 'di ba? Mm.
<laughs> Ay oo, totoo. Ang alam mo, um, ma-share ko lang 'no, kasi guilty ako dun sa ano, eh, sa part na sinabi mo. Ah, kailangan natin maglaan ng oras kahit paminsan-minsan. Guilty ako sa part na 'yon, kasi alam mo ang hindi natataon na linggo 'yong ano ko, eh, 'yong off ko, eh, oo laging ano laging weekdays. So, 'yong off ko hindi eh, kaka ah, kakabalik oo kakabalik ko lang nung trabaho, so ano alam mo 'yun.
So mm. Oo. Oo. <chuckles> Restday mo. Ah, okey. O ngayon rest day mo ata. Ah, eh di galing ka sa trabaho ngayon? Ah. Hmm, trabaho ulit 'no.
Oo, kaya ang ginagawa ko na lang, alam mo 'yun, hindi hindi ko inaano na magdasal, magpasalamat araw-araw. Oo, mm. Oh.
<laughs> Oo. Oo, hindi mo kinakalimutan 'no, mm, ta tama 'yan kaibigan, mabuti 'yan. Alam mo maganda 'yan sa mga susunod na kabanata ng buhay natin kaya pagpatuloy mo lang at alam mo pagdadasal ko na magkaroon ka ng time para makapagsimba. <laughs>
Mm. Oo, salamat. Oo salamat. Kailangang-kailangan ko 'yan talaga 'yung mga ganiyang anong araw.
Oo. Oo, pero alam mo nabanggit ko, kasama ko pamilya ko, partner ko, 'yan kapatid, nanay, tatay, 'yan. Alam mo, sila rin sila rin 'yong mga tao na alam mo 'yon tumutulong talaga sa'kin personally para maging mas positibo sa buhay. Ikaw ba?
Mm. Mm.

Uy, magandang umaga rin sa 'yo. Ah. okey naman ako, ikaw ba kumusta?
Oo. Ay, salamat sa pagtanong. Ito sobrang gaan ng pakiramdam, alam mo iyon. Um, busog syempre, <laughs> param <chuckles> para alam mo yun, masaya tayong harapin ang panibagong araw sa buhay natin. Alam mo yun? <laughs>
Uy. Ang sarap nyan. Ay, oo, totoo, totoo. Kailangan kasi pag gising natin naka-smile agad eh, 'di ba? Magandang
Oh, ayan ang pinakamaganda 'no. Dapat positibo. Alam mo, positibo ang pananaw araw-araw, hindi ba kasi marami na tayong problema, hindi mawawala yan, maraming dumarating, 'di ba? Kaya dapat pinapanatili nating positibo ang pananaw natin sa buhay, tama ba? <laughs>
Mm. Oo. Mm. Oo, tama, tama. Sang-ayon ako don sa mga na sinasabi mong yan.
Oo. <chuckles> Pero anong mga simpleng bagay na ginagawa mo araw-araw, para alam mo yun mapanatili mong positibo ang pananaw mo?
Hmm, oo, napakaganda ng quest ng tanong mo na ayan, 'no, kasi nasabi mo na rin na k positibo tayo dapat araw-araw. Ang ginagawa ko naman para yung mga simpleng bagay is, ah, alam mo yun, ah ngumiti ka kahit na alam mong may ano, may problema kang kinaharap kahapon, 'di ba? Yung kahapong problema kalimutan mo muna ngayon tapos ngayon, mag-smile ka. Kasi kapag alam mo iyon, yung kapag nakita ka ng mga taong nakapaligid sa iyo na na oo, totoo yan. Lalo na yung ano, yung kapitbahay namin dito kasi kapag umuuwi ako galing trabaho, so, nagwawalis-walis na siya sa umaga, 'no. Babatiin ko siya ng "Uy, magandang umaga po. Kumus ang ating tulog?". O di <chuckles>
Mm, mm. Mm? Mm. Oo. Sobrang dali nyan 'no? Mm. Mm. Oo. <chuckles> Oo. Nakakahawa yan. 'Di ba? Mm. Oo. Oo, mm. Naku. Naku, ang a ang sarap mong maging kapitbahay, kaibigan. <laughs> Ibig sabihin ba niyan, eh pang-gabi ka din?
Oo, <chuckles> kaya Mm, panggabi tayo, 'di ba. <laughs>
Ako din, pang-gabi rin ako. <laughs> Oo, eto, um, <swallows> ini-enjoy yung weekend kasi alam mo naman, weekend lang pahinga natin, at alam mo, sabi ko, napakasarap mo siguro maging kapitbahay kasi yung ngiti mo, 'di ba, malayo ang mararating niyan, 'no. Yung ngingitian mo, ngingiti rin siya sa iba, hanggang sa, alam mo, yun, maging domino effect.
Mm. <laughs> Oo. Mm.